Grundsätzlich erst mal würde ich sagen: „Mir fällt es da schon schwer, ähm, mich zu fokussieren, wenn um mich herum viel passiert, wenn geredet wird, wenn, ähm, über Dinge wenn Dinge Leute herumlaufen oder wenn Leute hinter mir stehen.“ Das finde ich absolut furchtbar, und dann kann ich mich persönlich super schlecht fokussieren. Äh, vor allen Dingen aber, wenn Leute laute Gespräche führen, teilweise auch mit mir. Das ist natürlich das Schlimmste. Wenn ich arbeiten möchte und dann Leute mich ansprechen, äh, und sagen, äh: „Hey, schau dir das mal an!“ Und ich denk mir so: „Nein, das will ich nicht machen. Ich bin gerade mitten in meinem Gedanken.“
Mhm. Ah, okay. <laughs> „Das geht dich grad gar nichts an.“ Ja, auf jeden Fall nachvollziehbar. Vielleicht, ähm, um das erst mal vielleicht bisschen zu rahmen: Auf so 'ner Skala von 1 bis 10, und 1 ist so halt total easy peasy und 10 ist halt, ja, ne, das ist irgendwie schon bisschen schwieriger für einen selber. Was würdest du also wie würdest du dich da einschätzen, wie leicht es dir da fällt, äh, halt bei der Arbeit fokussiert zu bleiben, trotz diesen vielen Ablenkungen?
<chuckles> Mit den Methoden, die ich anwende, würde ich sagen, ich bin so auf 'ner 6 vielleicht. Also, ähm, ja, ungefähr s ungefähr so. Ohne irgendetwas würde ich sagen, ich bin ähm, ich wär bei 'ner
Auf 'ner 6, okay.
8? 8 ist negativ oder 8 ist positiv? Nochmal, sorry. Ja, dann wär ich bei 'ner 8.
8 ist negativ. 8 bedeutet schon, dass du sehr dass es dir se ja, sehr schwerfällt auf jeden Fall, auch äh, ja.
Dann würde ich mich ohne das Ganze na ja, vielleicht doch sogar eher 'ne 7. und dav mit allen Sachen bei 'ner 4 oder so. Das is macht mehr Sinn.
Mhm. Okay, und gibt's denn bestimmte, so, Tageszeiten, an denen du dann zum Beispiel so mit am gestörtesten bist? Also, es gibt ja viele Leute, die dann zum Beispiel sagen: „Okay, morgens hat man eben vielleicht auch noch gar nicht den Kopf für die ganzen Störungen, nimmt vielleicht auch noch gar nicht so viel wahr, und dann im Laufe des Tages summiert sich das so 'n bisschen“, oder andere Leute, die genau das Gegenteil behaupten. Wie schaut's denn da bei dir aus?
<chuckles>